Allora, ehm, la prima cosa che mi viene in mente, se e devo rispondere a questa domanda, è un viaggio che ho fatto quest'anno a gennaio con i miei genitori, e siamo stati in Thailandia. Ehm, quindi siamo rimasti lì insomma per 15 giorni, più o meno, e, ehm, praticamente noi abbia fatto prima mhmm, diciamo i primi 5 giorni a Bangkok e poi dopo ci siamo spostati per circa 1 settimana a Phuket, che è, uhm, l'isola più più turistica, esatto, più famosa. E e quindi praticamente, ehm, appena siamo sai ci vuole comunque serve prendere un aereo, ehm, il viaggio è è breve, dura 1 ora poco più; e quindi, ehm, per arrivare da da per andare da appunto a Bangkok a Phuket, e quando siamo arrivati in aeroporto, ehm, in realtà, ehm, l'ostello che avevamo il B&B che avevamo preso era a 10 minuti a piedi, no, da lì, neanche. E quindi quando siamo arrivati c'erano madre e figlia che gestiscono questo posto.
Wow! Mh-mh. Famosa. Sì, è vero. Sì.
Perciò, avevamo una gran fame. Era era sera, nonostante insomma ci avessero dato il il pasto i in aereo, però era somma e era anche un po' prima, insomma, un po' stanchi dal viaggio siamo arrivati lì e non sapevamo dove andare a mangiare e abbiam chiesto a loro se effettivamente avessero un menù e di fatto loro ce l'hanno, e così la figlia c'ha fatto da mangiare. Ma del cibo buonissimo, davvero davvero buono e probabilmente anche, ehm, un po' meno, ehm, adattato, ehm, rispetto a quello che trovi
Certo. Ah-ah. Ai gusti, diciamo, dei turisti, perché è proprio ah beh certo, perché è casalingo appunto.
Esatto, quello street-food. Mh-mh. Sì. E quindi questo è un poi abbiam mangiato, era talmente tanto buono e autentico che almeno 4 volte avremmo mangiato lì e anche perché costa poco voglio dire, quindi sì sì, è stata una bella esperien
Ah-ah. E qual è stata la prima, diciamo le il primo impatto che hai cioè che hai percepito assaggiando qualcosa di cucinato apposta per te, che poi non è un locale ma, insomma, è una casa e è forse anche diverso il modo di cucinare, no, per qualcuno quando è così?